Allora ti vorrei chiedere, se ti va, di raccontarmi di un rito serale che ti rilassa prima di dormire.
Ma sì, mi cospargo di lavanda e dormo benissimo. Il segreto proprio, ehm, intanto l'integratore di lavanda perché questa melatonina solitamente fa più danni che il resto, oppure prenderla in combinazione con l'olio essenziale di lavanda come spruzzo direttamente sulla lingua.
<chuckles> Ah!
2 spruzzi prima di andare a dormire. Uhm, un altro rituale estremamente rilassante prima di andare a dormire, l'inverno quando c'è la possibilità della vasca, il bagno caldo con sali e, mhmm, fiocchi di sapone galleggianti. Ce ne avevo un pacchetto erano a forma di cuoricini. <chuckles> Quanto erano belli. Li ho finiti, in realtà non erano profumati erano
<chuckles>
più che altro decorativi. Una volta ricordo che nel mio bagno caldo, uhm, ho messo del glitter.
Mhmm, addirittura. Quindi proprio tu ti fai quel bagno non è solo rilassante, è proprio estetico, un momento di di di estetic di estetismo al massimo. <chuckles>
Ehm Sì. Sì. E ho provato anche il bagno, uhm, il milk bath quindi il bagno col latte. Stupendo. Stupendo per la pelle. Te ne esci m ovviamente non devi mettere solo il latte, nell'acqua aggiungi una parte di latte.
Mhmm.
È come se assieme ai sali aggiungessi un altro ingrediente, ehm, poi per potenziare il tutto, gocce di olio essenziale di lavanda puro così mhmm, per proprio creare anche l'effetto di aromaterapia. Ehm, ovviamente d'estate il bagno caldo è insopportabile. Questo è un rituale, ehm, è un rituale che
Eh beh sì ovvio. <chuckles> E quindi come cambia il rituale d'estate?
Allora d'estate solitamente, ehm, utilizzo spray per le gambe o gel per le gambe al mentolo e/o all'eucalipto, con aloe vera che hanno quella, mhmm, consistenza, quel quel quell'effetto rinfrescante.
Mh-mh. Tipo crioterapia diciamo.
Una specie di crioterapia, sì. Ehm, quindi generalmente senza immergermi da nessuna parte prima d'andare a dormire che quindi il contatto col lenzuolo, ehm, distesi su un materasso crea di per sé calore e ehm, non si disperde il calore nella parte che aderisce al lenzuolo, ehm, ecco perché per addormentarmi meglio e dormire meglio, utilizzando questi gel rinfrescanti, anche che aiutano a migliorare la circolazione delle gambe.
Mh-mh. Mh-mh.
Uhm, l'effetto è rigenerante ed è quello sperato. Ti addormenti con la sensazione di freschezza, non ti senti assolutamente, uhm, appesantita. Ehm, a volte l'ho fatto, devo ammetterlo ho messo il cuscino in freezer.
<laughs> Addirittura! <chuckles>
Ho messo il cu sì quando avevo il freezer che era abbastanza grande, per la disperazione, ehm, ho ho messo il il cuscino in freezer o s bello schiacciato o in frigo.
Mh, ha funzionato? <chuckles>
Provate, provate e fatemi sapere. Sì, sì certo che ha funzionato, perché tu ti addormenti sulla cosa più fresca che c'è, e tempo che ti addormenti, ehm, e non fa non diciamo non è abbastanza tempo per il cuscino riscaldarsi. Quindi il cuscino si riscalderà, si disperderà quel fresco, ma dopo che tu ti sarai già addormentato praticamente e e e ti fai una nottata di lusso così.
<chuckles> <chuckles> Okay, quindi questa proprio nuova, non l'avevo mai sentita di mettere il cuscino nel freezer, però evidentement
No. L'ho fatta solo io. Sono cert ma per la disperazione. Allora io sono cresciuta in una casa dove non non c'era aria condizionata. Tuttora quella casa, casa di mamma e di mio padre, non c'è l'aria condizionata, che nel frattempo si son separati, mio padre è andato in affitto, e a casa sua c'è l'aria condizionata. Casa dove siamo cresciuti ancora non c'è
Mh.
l'aria condizionata, strano ma vero. Incredibile ma è così. Ehm, quindi io ho passato la mia infanzia e la mia adolescenza che l'estate non si poteva stare, perché mentre nella camera da letto principale, quella dei miei genitori, bastava aprire la finestra del balcone e abbassare un po' la tapparella perché si creasse questa brezza
Mh-mh.
eh, nella stanza, nella cameretta mia e di mia sorella le fiamme dell'inferno. Proprio
<laughs> Quindi proprio eravate esposte evidentemente in modo che non n non potevate rinfrescarvi.
il fuoco. Sì. Non c'era modo di rinfrescare quella stanza. È un forno. È un ghiaccio d'inverno e un forno d'estate, quindi assolutamente insostenibile. Ecco perché poi crescendo, ho imparato dei rituali prima di andare a dormire che, uhm, aiutassero più che altro
Mh-mh.
a sistemare la temperatura corporea prima di andare a dormire in base diciamo adeguatamente alla stagione in cui ci si trovava.
<chuckles> Okay, adesso torna quindi tutti questi rituali del bagno bollente, invece d'estate i gel freschi.
Esatto. Sì, sì, perché proprio ho sofferto la mancanza del condizionatore. Ehm, ricordo che a volte, mia madre d'estate con la scusa di andare a trovare sua sorella, sua gemella, uhm, io poi la seguivo, ehm, ci godevamo un po' di aria condizionata a casa di mia zia. Perché perché? Perché mio zio è uno che tiene l'aria condizionata a palla d'estate. E poi beve acqua ghiacciata cioè per lui l'acqua deve essere che si scongela dal freezer, se la beve così. Non so come non so come fa.
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> Direttamente i cubetti di ghiaccio in bocca, se li fa sciogliere in bocca.
Sì, questo poi è come il fatto della della pasta al dente, una volta, mhmm, siccome mio zio v vuole la pasta praticamente cruda, una volta mia zia le ha me gli ha messo uno spaghetto nel piatto e ha detto: "Assaggia. Vedi è al dente?". Era crudo. Cioè non l'aveva neanche calato ancora nel nell'a nell'acqua.
<chuckles> <chuckles>
Ehm, sì, delle cose ecco perché con questi traumi addosso, <chuckles> ho dovuto imparare delle delle routine.
Dei dei tuoi rituali, dei dei tuoi modi per <chuckles> autoregolare la temperatura corporea. Ma adesso vivi ancora in quella casa, oppure sei andata a vivere altrove?
Sì. No, adesso sono sposata e stiamo traslocando nella nostra dimora semifinale. Perché abbiamo fatto un affitto a lungo termine e, uhm, diciamo ci siamo dati un tempo poi per comprare una casa grande in questo tempo che saremo in affitto là.
Mh-mh.
Non c'è la vasca. Non c'è, purtroppo.
Mhmm, quindi niente bagni adesso.
Mhmm, no però l'estate c'è lo spazio, tanto spazio in veranda per una jacuzzi gonfiabile.
Mhmm, quindi almeno d'estate poi ti rinfrescherai.
Eh, ehm. Ma spero di sì, e poi insomma, ci sono tutte le prese da corrente per poterla collegare. C'è anche lo scarico dell'acqua per poterla svuotare col tubo direttamente nel senza allagare tutto. Uhm, diciamo che sopperirò, mhmm, a questa cosa con con questo metodo qua, o semplicemente andrò a fare il bagno caldo a casa di mia madre.
Mh-mh. <chuckles> Okay, quindi vai lì ti fai il bagno e poi torni a casa.
Esatto. Vado. Le consumo l'acqua. La bolletta dell'acqua. <chuckles>
<chuckles> Ecco. Esattamente così la paga lei. <chuckles>
Eh, però lei di contro può venire a casa mia d'estate e farsi la jacuzzi in veran
Eh beh, uhm, direi che è un buon compromesso no?
Eh, e ci mancherebbe. Si potrebbe mettere
<chuckles> E poi sai ci sono scusa, scusa vai.
No, no, no, dimmi.
Dico, stavo dicendo ci sono, ehm, delle vasche da bagno che sono fatte apposta per chi non ce l'ha, no, che sono anche loro credo gonfiabili no, che tu le le puoi montare addirittura dentro la doccia, se è una doccia bella ampia. Altrimenti semplicemente le le riempiono d'acqua e e poi semplicemente si smontano. Ha hai presente?
Sì, sì, sì. Ma infatti, uhm, le ho viste, le ho viste sui siti come Temu, eccetera e ho detto: "Mah, potrei provare".
Mh-mh.
Il problema è che dove la metto? Perché sono 2 bagni che non hanno lo spazio per la vasca da bagno comunque, perché altrimenti l'avrebbero fatta. Ehm, me la metto in cucina. Dai.
Mh. Certo. Beh, tanto poi la devi svuotare quindi <chuckles> ci può stare. Un'oretta di bagno in cucina.
Ma sì. Sì, sì. No in cucina diciamo che lo spazio c'è, perché poi devi anche essere vicino a un rubinetto che genera acqua calda perché, ehm, col bollitore non non <chuckles> non più
No <chuckles> assolutamente. <chuckles>
Ma è successo. È successo che quando andava via l'acqua calda o si rompeva la caldaia, abbiamo dovuto riscaldare con le pentole per poterci lavare. È successo in passato, sempre in quella casa, casa dei miei genitori, per carità.
Mh.
Parliamo di caldaie vecchio generazione. Adesso fanno delle caldaie tutte automatizzate che costano 10000 € l'una, quindi se non funzionano
<chuckles> Sì. Eh beh, direi che
cioè, <scoffs> se non funzionano a quel prezzo, eh, noi avevamo delle caldaie da 1000 € l'una quindi duravano 5 anni e poi <chuckles> e poi ti ritrovavi congelato.
<chuckles> A bollire l'acqua con le pentole.
Sì. Sì, sì, sì. Mamma mia mi sembra di aver vissuto la prima guerra mondiale dai. Incredibile, incredibile guarda, se penso alla mia infanzia a a a queste cose.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ma quindi, tutti questi tuoi rituali di rilassamento pre-sonno sono nati tutti quando eri ragazzina. Ma ce n'è qualcuno che invece hai importato quando sei andata a vivere da sola? Qualcosa che ti piace fare, al di fuori della regolazione, ecco, della temperatura corporea?
Sì. Sì, mi piace addormentarmi davanti alla TV. Ehm, non avendo mai avuto la TV nella stanza ci ce l'abbiamo avuta per un be brevissimo periodo e guardavamo io e mia sorella i cartoni animati direttamente in camera, nel pomeriggio.
Mh-mh.
Ecco, non avendo mai avuto la TV in camera, volevo sperimentare questo avere il televisore, e di sera addormentarmi guardando la TV. E devo dire che è un altro rituale che funziona. Tanti dicono: "Ah la luce degli schermi prima di andare a dormire non fa bene".
Mh.
Lo so ma è proprio quella luce che mi aiuta ad addormentarmi.
<chuckles> Quindi a te la luce blu lo concilia il sonno non ti tiene sveglia.
Praticamente sì. Devo dire che anche mio marito davanti al televisore si addormenta pure prima di me, ed è una cosa fantastica. Veramente veramente, veramente efficace. È un'arte che ho insegnato anche a mia sorella che, appunto, avendo vissuto con me in quella stanzetta senza televisore non avevam e cer e che non avevam mai provato l'ebrezza di addarmo di addormentarsi davanti alla TV e l'ha definito un un un upgrade che non avrebbe mai creduto.
Anche lei. <chuckles> <chuckles> Okay. Beh, ci sono tante persone che invece sono infastidite dalla TV accesa, tant'è che un sacco di gente non la vuole neanche in camera perché dice che gli danno fastidio le voci di sottofondo. Invece no, a te proprio rilassa e concilia il sonno.
Mh. Sì, mi ha aiutata ad addormentarmi in un periodo in cui facevo turni di notte, ehm, quindi ero avevo il sonno invertito no, dormivo di giorno
Mh-mh.
stavo sveglia di notte. Quindi praticamente, quando finivano i turni di notte e iniziavano i turni di mattina, per addormentarmi, per ripristinare il ciclo sonno-veglia, uhm, con l'aiuto del televisore m mi addormentavo a un orario decente, per poi poter ripristinare il ritmo biologico in qualche modo per la settimana successiva, perché, appunto, non facevo solo turni di notte Ehm, 2 giorni non erano abbastanza per riprendersi da
Certo. Da da da questo cambio ciclo-veglia, ehm, sonno sonno-veglia.
S sì. Sì, sì. E quindi lo ehm, era molto brusco, e sicuramente dormire guardare qualcosa in TV prima di addormentarmi mi aiutava a dormire. Chiaramente, il lato negativo di tutto questo qual è? Che ti addormenti nel mezzo della serie TV, ti addormenti nel mezzo del film, e poi il giorno dopo di sera lo devi riprendere.
Mh-mh.
Devi riprendere <chuckles> il punto e stai a perdere un po' di tempo per capire dove eri arrivato: "Ah ma qui non mi ricordo. Ah forse era da qui. Eh però questa scena me la ricordo a tratti". Esatto, ma poi tu dimentichi il momento in cui ti sei addormentato e hai preso sonno e dici: "Caspita però ogni volta così è è un un'impresa ricordarsi e guardare per intero qualcosa". Perché devi interrompere e riprende, interrompere e riprendere.
<chuckles> <chuckles> Okay, quindi se stavi dormendo <chuckles> certo. <chuckles> <chuckles> E vabbè però se questa cosa ti aiuta a dormire, tu dici è un sacrificio che fai volentieri.
Ahimè. Ah sì è l'unica nota dolente, l'unica cosa un po' negativa di di questo metodo che però a mio parere funziona benissimo con me.
<chuckles> Bene. Guarda ti ringrazio perché è stata una conversazione molto interessante, ti ringrazio di avermi svelato tutti i tuoi trucchetti.
<chuckles> Grazie a te. È stato un piacere e alla prossima spero. Ciao. Ciao, ciao.
Alla prossima. Ciao.